Слушай, э, задумалась в последнее время как всё-таки найти модные вещи, не тратя много денег? Я сейчас, э, ну вот, живу в США, и, ты знаешь, э, вот уже 3 года, э, вот, <grunts> у меня такое ощущение, что я превращаюсь уже сама, э может быть, даже в посетителя "Волмарта", потому что а, осень многие люди совершенно, ну вот, здесь как-то всё так очень расслабленно, и очень многие люди, э, просто, вот, могут в пижаме пойти в магазин, и, м, как-то, знаешь, очень много даже не уделяют этому внимания. И мне очень не хочется вот так превратиться тоже в такую пидж пижамную тётю, и я позадумалась о том, что, вот, э, чтобы модно выглядеть, э, я заходила в "Диллардс", там упала в обморок, потому что какой-нибудь более-менее приличный пиджак это 200 долларов. И я задумалась о том, как же можно, вообще вот, выглядеть модно, и при этом не тратя, вот, какие-то баснословные суммы. Может, у тя есть какие-то лайфхаки?
Так. Бывает такое. Да. Так. Понимаю тебя. Да, давай попробуем обсудить эту тему. Скажи, а ты хочешь пообщаться, выговориться как-то, м м, ну, просто про свои эмоции, про и свои чувства, то, что тебе не хватает? Или всё-таки хочешь какие-то советы, чтобы мы подобрали, которые могут помочь тебе решить эту проблему?
Да, ты знаешь, я буду очень благодарна советам практическим, да, может быть, на что-то мне обратить внимание, э, может быть, на какие-то сайты или, может быть, на какие-то распродажи. Вот как, э, где одеваются обычно модницы, потому что я нахожусь в др той части США, где, эм, э, люди одевают ковбойские сапоги и шляпы, <chuckles> и у ним уже и так хорошо. А мне, вот, хочется всё-таки б м как-то по-европейски больше выглядеть. Я недавно совершила поездку в Европу, и, ты знаешь, э э, как-то, вот, как эмигрант увидел мир. Как-то всё стильно, красиво. И вернулась назад, и у нас всё вот так вот простенько очень.
Так. Понимаю. Понимаю, здорово. Да. Да, я понимаю твои эмоции. Если есть желание как-то наряжаться, заняться своим стилем, есть желание выходить, да, показывать себя, но как-то понимаешь, что вокруг люди этому не уделяют внимания, нет такой необходимости. Особо магазинов, э, доступных нет. То есть если хочется стильно одеться, то придётся очень много тратить денег. Это, конечно, не просто на это решиться. Я с тобой согласна, то есть, м, желание есть, а возможности не всегда совпадают. Да, к сожалению, так бывает. <chuckles> Э, давай попробуем посмотреть, что можно сделать в твоей ситуации. Скажи, а ты уже определилась с со стилем, как как ты хочешь выглядеть? Потому что сейчас очень много возможностей, да, и все выделяются по-разному. Поэтому, э, как ты считаешь, ес вот, н нужно ли определить всё-таки какой-то конкретный стиль, может быть, цвет, э, в который ты хочешь видеть в своём гардеробе, чтобы не покупать лишних вещей, как считаешь?
Да. Да. Да. Да, ты знаешь, мне не подойдут, э, точно мелкие цветочки, потому что это меня очень простит. И стиль, ну, может быть, какие-то однотонные вещи, аксессуары, какие-то, может быть, э, элегантные силуэты. Но в то же время, чтобы это не было, а, как говорят, э, в США: овэрдресд. То есть чтобы ты не выглядел, как будто ты не к месту оделся, чтобы вот я
Мгм.
а, выглядела элегантно, просто и стильно.
Да, это тоже бывает, нес непросто совместить вот это, да, свои желания показать себя и всё-таки действительно выглядеть уместно в обществе, в котором ты живешь. А как ты думаешь, вот стоит ли вначале, а, всё-таки, может быть, посмотреть какие-то модные журналы или, а, может быть, сайты модных магазинов, какие коллекции они сейчас предлагают, и понять, что именно тебе подойдет, а, понять, куда вы ходите, да, и какой вид внешний подойдет к этим местам? И после этого уже определиться точно, что ты хочешь приобрести. Возможно, прям составить список вещей, да, а, и посмотреть такую возможность, как эти вещи можно комбинировать еще с какими-то дополнительными вещами, чтобы, не меняя полностью гардероб, а, можно было, э, сменить стиль, изменив какую-то 1 вещь, да, допустим, вверх или, наоборот, низ. А, это поможет тебе сэкономить на дополнительных вещах. То есть чтоб такой, с одной стороны, вещей было немного, но они были качественные. А, может быть, да, посмотреть еще какие-то скидки, как считаешь?
М-да, а. Мгм. Мгм. Мгм. Да, ты знаешь, я задумывалась о том, чтобы вообще какую-то составить капсулу какую-то, но я не понимаю всё-таки, где ее купить так, чтобы это было, эм, а, вот, э, э, доступно, да. И знаешь, что еще? Вот, э, проблема в чём? Что покупать брюки в онлайн-магазинах очень тяжело для меня. Да, я могу купить там, э, ну, верх, а вот с брюками, знаешь, хотя я не могу сказать, что у меня какие-то особенности фигуры, но я, э, не смогу выбрать там брюки себе онлайн. И, м, я вот думаю, как же мне, может быть, действительно попробовать аутлеты какие-то. Вот у нас есть, э, например, TG Max, э, и я знаю, что очень многие люди ходят и покупают там, но я еще не была.
Так. Ты права. Да. Да, действительно, аутлеты могут помочь тебе решить твою проблему. А, там можно приобрести какие-то стильные, качественные вещи. А, и если у тебя будет заранее всё пре <grunts> распланировано, что ты хочешь купить, в каком цвете, то тебе гораздо проще будет искать в этих магазинах то, что нужно именно тебе, и ты сама сможешь подобрать себе именно ту капсулу, а, которую ты изначально выбрала, а, присмотрела, да, и которая тебе близка. Вот поэтому, конечно, тебе поможет. Также можно посмотреть какие-то возможности применения купонов или какие-то, а, даты с определёнными распродажами. Да, вот даже, а, в дорогих магазинах бы бывают, да, такие моменты, когда скидки очень большие, поэтому тоже стоит обратить на это внимание, пока ты вот в поисках и не наполнила свой гардероб нужными вещами. То есть стоит рассматривать с разных сторон. Возможно поговорить, а, с местными, кто ориентируется в моде, и узнать про такие магазины, может быть о каких-то ты ещё и не слышала. Поэтому стоит расширить свой кругозор.
Мгм. Мгм. Чёрная пятница. Мгм. Да, мгм. Да, ты знаешь, я спасибо тебе. Я ещё знаешь, о чём думала, может быть вот нанять какого-то, а, стилиста, который пойдёт с тобой и поможет в магазине скомбинировать, э, вещи, но я не знаю, есть ли такие в США, я знаю, что в Европе точно есть вот девочки, которые такие оказывают услуги, они идут в магазин и помогают тебе собрать вот твой гардероб. Как ты думаешь, это оправдается?
Да. Ты знаешь, действительно, если есть желание сэкономить, иногда такие меры, а, могут тебе действительно помочь. Это убережёт тебя от лишних трат, да, то есть от, э, такой вероятности собрать всё-таки не очень комфортный гардероб, особенно если это будет много магазинов и у тебя нет возможности сразу всё примерить. Иногда, а, непрофессиональным глазом может показаться, что всё хорошо, но дома ты можешь изменить свое мнение. Поэтому, имея рядом специалиста, конечно, ты минимизируешь такие риски. И ещё, если тебе не удастся найти человека, который сможет поехать с тобой, ты знаешь, я думаю, есть возможности, а, быть на связи, а, на онлайн-связи, да, со специалистами, то есть переодеться и показать свой образ или выслать фотографии. Такие услуги некоторые тоже предоставляют, так что можешь посмотреть, поискать.
Мгм. Мгм. Да. Мгм. М, спасибо большое, да. А ещё, знаешь, я даже думала о том, что может быть есть какие-то программы, которые, вот собирают гардероб, да, чтобы можно было загрузить свою фигуру и, э, ну, примерять?
Да, я понимаю, конечно, ты можешь воспользоваться и программой, но для полной уверенности иногда вот общение со специалистом, оно как бы ускоряет процесс принятия решений, но тебе выбирать, какой способ тебе ближе.
Слушай, спасибо тебе большое, а, было очень приятно, и я очень рада, что вот ты мне так помогла, да, и я, э, думаю, что я воспользуюсь твоими советами, вот, но мне уже, конечно, пора что-то менять, да.
Я рада, что наш разговор тебе помог, и, надеюсь, ты в ближайшее время решишься на то, чтобы всё-таки исполнить свою мечту и пополнить свой гардероб новыми модными вещами, которые порадовать тебя. Желаете тебе удачи!
Спасибо большое, было очень приятно.